Halo, mau cerita dong, Kak.
Boleh banget, apa tuh?
Iya jadi, eee, gini, saya itu orangnya agak pemalu gitu ya, introvert iya, tapi, eee, pemalu juga iya. Jadi kalo misal ngomong di depan banyak orang itu rasanya kayak grogi iya, terus kemudian belibet iya, kayak ngomongnya agak kurang jelas iya. Terus agak gugup aja gitu, ngerasa malu. Apalagi kalau misal ini kan, eee, saya ini lagi kuliah, gitu ya. Dan biasanya ada tugas-tugas dari guru untuk misal kerja kelompok, ngerjain tugas bareng, terus bikin presentasi. Nah, di saat presentasi itu misal presentasi kelompok ataupun kadang ada presentasi mandiri, terus yang mengharuskan saya untuk ngomong di depan banyak orang gitu, kayak misal di depan kelas di mana, eee, sekelas itu kayak, ya pastinya ngeliatin saya karena saya di depan, eee, ngepresentasiin tugas tersebut gitu ya. Dan itu rasanya kayak gugup gitu. Nah, eee, kalau dari Kakaknya mungkin ada saran atau apa gitu? Biar saya ini lebih pede gitu. Jadi mungkin ngatasin rasa gugup pas presentasi.
Oke. <smacks lips> Wah oke, paham banget ya, memang kadang yang namanya presentasi apalagi bicara di depan umum itu enggak mudah ya, jadi wajar banget kalau kamu emang merasa gugup gitu terkadang. Nah, eee, sebelum itu ya kalau boleh tahu nih, biasanya kapan sih kamu merasa gugup itu, apakah memang saat presentasi saat kamu bicara gitu ya, misalnya kan kalau tadi kamu bilang, eee, presentasi kelompok misalnya itu kan kadang gantian mungkin ya, kalau, eee, bicara. Nah, kadang ketika saat giliranmu ngop eee, bicara aja atau memang dari awal sampai akhir presentasi kamu merasa gugup atau bahkan sebelum presentasi misalnya kayak, malamnya gitu kamu udah kepikiran atau gimana tuh biasanya?
Iya. Iya. Iya. Iya. Oke. Iya iya. Kadang kalau misal presentasinya itu yang, eee, audiensnya cakupannya luas kayak misal acara-acara besar, kadang kan juga ada kayak pentas seni gitu atau nampilin dari saya pribadi gitu dan itu, kalau itu memang agak gugup, cuman kalau misal, eee, untuk ke konteks presentasi di kelas kayak, eee, tugas-tugas biasa, itu, e biasanya gugupnya pas, eee, bagian saya ngomong aja sih. Tapi kalau misal kayak, eee, acara besar gitu, ya pasti gugup sebelum, misal kek dari malamnya n karena kan mikirin hal itu gitu.
Oke. Oh, paham paham. Nah, setelah kamu itu kan tadi gugup misalnya gitu ya, tapi setelah presentasi itu terlewati yang kamu rasakan apa? Apakah lebih ke perasaan lega atau takut kalau misal nilainya, hasilnya misalnya gak sesuai gitu ya, atau ada perasaan lain nih kamu rasain setelah itu?
Iya. Nah, kalau misal untuk perasaan setelah presentasi biasanya saya malah kayak agak overthinking gitu, kayak gimana ya dari sudut pandang orang lain, dari sudut pandang audiensnya. Apakah saya tadi ngomongnya terdengar jelas, apakah mereka ngerti apa yang saya maksud. Kadang, eee, saya pribadi ngerasa omongan saya itu te terlalu cepat gitu kalau misal, eee, ngomong secara langsung di apa, di depan banyak orang atau misal pun e secara langsung ke 1 orang gitu, jadi kayak ngomongnya terlalu cepet gitu, sampai orang tersebut nggak bener-bener mahamin apa yang saya katakan git jadi kayak mereka, "Hah?" Kalau misal ngobrol kayak gitu, biasanya kayak gitu, dan di itu juga kayak kebawa wa pas presentasi gitu. <clears throat>
Oh iya? Oh, iya iya. Oh paham banget nih, tapi memang kok, setiap orang itu kan pasti punya gaya bicara masing-masing ya, jadi ketika memang gay kalau gaya bicara kamu seperti itu juga sebetulnya nggak masalah kok gitu, tapi mungkin nanti bisa nih coba aku kasih tips-tips, eee, untuk biar presentasi itu menjadi paling nggak lebih apa ya, lebih menarik untuk didengar dan juga kamu jadi lebih percaya diri. Tapi sebelum ke arah saran nih, aku mau nanya lagi ya, ke kamu ya. Nah, m eee, ke kir oke, kira-kira nih yang bikin kamu itu gugup tuh, yang paling bikin gugup tuh sebenernya apa nih? Apa karena kamu memang kurang terbiasa? Atau tadi kan kalau dari terz cerita kamu juga kamu itu, eee, cukup memikirkan juga ya, penilaian orang tentang performa kamu gitu. Nah, eee, atau memang lebih ke penilaian atau mungkin kamu takut salah salah ngomong atau apa gitu. Nah, atau mungkin ada hal yang lain, yang bikin kamu tuh bener-bener merasa kayak gugup banget gitu atau kamu kayak misal demam panggung misalnya?
Iya. Oke. Oke. Iya. Oke, boleh. Iya. Iya iya. Oke. Iya iya. Nah, kalau misal untuk dikatakan demam panggung, bisa juga sih, karena saya juga, eee, ngerasa gugup itu, karena ada banyak mata yang mandang saya, gitu. Kayak banyak orang yang ngawasin gerak-gerik saya, banyak orang yang merhatiin saya. Jadi, eee, setiap kata yang saya keluarkan, ya menurut saya harus semaksimal mungkin dan, eee, harus sempurna gitu, kalau yang saya pikirin itu. Jadi, mau nggak mau harus, eee, bener-bener rapih dan tepat gitu o biar mereka juga ngerti apa yang saya maksud, karena kadang juga, eee, ngerasa gugup misal seb ha apa, sebelumnya itu udah nyiapin dengan mateng gitu. Tapi karena yang yang itu tadi, kayak misal, eee, namanya demam pam apa, demam panggung ya. Jadi pas udah naik, karena orang-orang pada ngeliatin, jadi grogi terus kadang buyar juga apa yang udah saya ingat untuk dipresentasiin gitu. Iya betul, kayak, eee, ketekan gitu.
Oh, paham. Oh, jadi blank gitu ya. Oke. Wah, mudah dipahami banget nih, sama situasi kamu nih dan memang hal itu normal dan banyak dialami orang lain. Jadi, wajar banget kok, gitu. Nah, mungkin aku ada beberapa saran sederhana nih buat kamu barangkali, eee, mem apa ya, e relevan gitu ya, untuk kamu coba gitu. Nah, mungkin yang pertama dulu ya, yang pertama kamu bisa nih coba, mmm, latihan relaksasi dulu tuh dengan teknik pernapasan. Jadi di sini fungsinya adalah untuk, mmm, tadi mengubah pola pikir dan membuat kamu tuh jadi apa ya, punya energi positif dengan afirmasi-afirmasi positif. Contohnya, pertama teknik pernapasan dulu. Misalnya kayak sesimpel kamu, eee, tarik napas selama 4 detik, ditahan 4 detik kemudian bisa kamu keluarkan selama 7 detik gitu perlahan. Nah itu bisa kamu ulang 3 sampai 5 kali atau bahkan lebih setiap malam, apalagi sebelum presentasi dimulai, baik di malam hari sebelum besoknya presentasi maupun, eee, di hari H, eee, waktu presentasi tapi sebelum presentasi dimulai nih. Jadi kamu bisa bilang gitu, sambil kamu ucap ke diri sendiri kayak, misal, "Semuanya akan baik-baik aja, aku pasti bisa, ini, eee, pekerjaanku sehari-hari," gitu ya, "ini adalah kegiatanku sehari-hari, aku sudah terbiasa dengan ini, aku pasti bisa, aku sudah belajar," dan lain sebagainya gitu. Pokoknya yang kamu fokuskan adalah relaksasi dan juga afirmasi positif. Nah kira-kira gimana untuk saran yang 1 ini, eee, kamu udah pernah coba atau belum?
Iya. Oke boleh. Iya iya. Oke. Oke. Eh. Oke. Iya iya. Oke. Iya. Oke. Kalau untuk, eee, saran dari Kakaknya sebenernya, eee, udah pernah nyoba, tapi, eee, ala kadarnya gitu, jadi kayak misal, eee, sebelum presentasi kan saya duduk dulu sebelum dipanggil gitu, misal kelompoknya. Jadi karena mau presentasi agak deg-degan kan. Jadi kaya, eee, cuma itu sih, cuma, eee, menghela nafas sesaat aja, kayak nggak bener-bener nenangin diri, jadi itunya kayak cuma untuk sesaat aja, jadi nggak bener-bener rileks gitu kayak kayak yang kata Kakaknya tadi. Mungkin belum bener-bener mer me apa, mengulang e pernafasannya belum bener-bener stabil kali ya?
Iya. Oke. Nah, iya mungkin ya, jadi memang yang namanya teknik pernapasan itu bisa dilakukan secara mindful, secara sadar ya, berarti ak dan dengan pelan-pelan. Jadi tujuannya apa? Tadi mungkin, eee, teknik pernapasan kamu udah bagus sebetulnya ya, kamu udah coba untuk hal itu tuh adalah hal yang bagus banget. Nah, cuman mungkin bisa kamu coba tapi lebih dengan kesadaran penuh. Seperti tadi, eee, kamu bisa tarik napas dalam hitungan detik. Jadi jangan terburu-buru. Supaya apa? Supaya kamu tuh bisa merasakan secara sadar dan penuh eee, energi yang masuk di kamu, udara yang masuk di, eee, pernapasan kamu gitu ya, jadi itu bisa bikin kamu lebih rileks seperti itu. Nah terus saran kedua ini kaitannya sama tadi kan kamu bilang, eee, cenderung kalau ngomong tuh cepet, nggak bisa dipahami gitu ya, sama orang takutnya gitu. Oke, nah itu bisa tuh kamu dengan latihan dulu setiap malam, eee, sebelum presentasi. Nah latihannya itu gimana? Kamu bisa, eee, latihan sambil ngucapin, bisa di depan cermin dengan gestur ya tentunya, gestur tangan misalnya, jadi
Oke. Ya. Oke. Oke. Iya. Me Oke. Iya iya, betul. Oke. Oke. Iya iya. Jadi nggak monoton gitu ya?
Betul, jadi di, eee, di situ kamu bisa all out nih, bisa dengan secara meksi maksimal untuk, eee, dari gestur ya dan juga menyampaikan ekspresi. Jadi lebih ekspresif. Jadi kamu lebih rileks dan jadi gini, audiens itu akan tidak, eee, terlalu fokus dengan apa yang kamu sampaikan lewat verbal, secara verbal, tapi juga secara nonverbal gitu. Jadi kan, eee, lebih seimbang tuh, ketika kamu bisa menyampaikannya pakai gestur tangan, gerakan tangan, itu pertama. Jadi latihan gitu ya, dan, eee, poinnya adalah di-slide presentasi, itu juga nggak perlu panjang-panjang, jadi kamu cukup memang poin-poin, tata letak slide-nya itu sesuai dengan yang kamu nyaman ketika baca. Jadi, begitu penyampaiannya pun juga nggak terlalu textbook gitu, misalnya dan tadi bisa kamu siapkan catatan kecil juga ya, jadi biar mungkin lebih terstruktur nih kamu penyampaiannya. Nah gimana menurut kamu untuk saran yang kedua ini?
Oke. Oke. Oke. Iya iya. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya iya. Oke. Iya sih, eee, kayak kata Kakaknya yang pertama tadi mungkin, eee, lebih untuk latihan gestur ya, kadang saya juga ngerasa misal saya tiap presentasi itu kayak cuma ngomong aja gitu, jadi tanpa, eee, gestur yang, yang apa ya, yang bagus dan baik gitu, kayak misal tangannya bergerak dan lain sebagainya. Karena dibanding, eee, say misal saya e ngeliat orang presentasi gitu, misal kayak di webinar-webinar gitu atau di presentasi apa, di kampus. Presenter apa, presenter itu kan yang biasa ngomong di depan kan, kayak bawaannya itu bagus banget gitu ya, kayak lebih ekspresif gitu dengan gestur mereka, tapi kalau misal saya yang presentasi rasanya kayak monoton, cuma ngobrol e ngomong doang gitu. Nggak ada apa, gesturnya, mungkin bakal saya coba untuk latihan sih. Kemudian yang yang kek yang kedua tadi, kata Kakaknya, eee, apa
Betul. Iya. Aha. Iya. Betul. Nah. Iya, eee, tadi ya, sia latihan siapin poin penting gitu ya. Yang tidak eee
untuk catetan ya. Oke, untuk di PPT-nya, eee, misal poin-poin singkat aja ya, berarti ya seakan kita yang, eee, menambahkan atau pakai, eee, istilah kita kali ya. Jadi kita baca poin-poinnya, terus kita buat, eee, kata-kata tersendiri gitu, biar enggak terlalu fokus ke presentasi itu ya, sama bikin catatan kecil yang menurut kita penting, gitu.
Betul. Betul. Iya, betul banget. Bener bisa bantu ya. Heeh, biar bisa bantu kamu untuk ngomong nih dan soal gestur tadi bener banget, jadi orang-orang biar juga fokus sama, eee, gestur kamu juga gitu, bukan cuman yang kamu bicarakan. Terus yang ketiga nih, saran ketiga, mungkin penting juga ya, tadi kamu bilang, grogi kalau banyak mata yang melihat. Nah, kamu bisa ke pakai kontak mata dengan mereka, tapi bukan lewat mata, tapi cukup perhatikan dahi atau hidung atau hidung bagian tengah bagian atas mereka gitu, di alis e gitu ya, di tengah-tengah alis. Nah, itu tetap memberikan nuansa bahwa kamu itu fokus ke audiens, tapi juga nggak menatap mata mereka secara langsung, jadi dengan begitu harapannya kamu tidak merasa terintimidasi, gitu ya.
Oke. Iya. Iya. Oke. Iya. Apa itu? Nah, iya iya. Oh, oke. Oh, oke oke. Oke. Oke. Jadi kesannya nggak e kosong gitu tatapan kitanya gitu ya, pas presentasi. Oke deh, makasih banget ya, Kak, udah ngasih saran tentang gimana sih cara saya ngatasin gugup pas presentasi. Semoga bermanfaat untuk saya.
Betul. Iya. Semangat terus ya. Semoga berhasil.